อือฮึ แต่จริง ๆ มุมมองนี้ก็คือ เอ่อ มองว่า คุณเป็นเด็กตอนนั้น คุณก็ฉลาดนะคะที่มีความรู้สึกว่า เอ่อ น้ำในลำธารมันไปถึง อ่า ที่ ส อ่า ไร่ของพี่ชายได้เนาะ โดยที่ไม่หลงป่านะคะ ถ้าเกิดคุณไม่มีไอเดียว่า เอ่อ ไปตามธาร สายธาร ลำน้ำไปถึงไร่ของพี่ชายเนี่ย ก็อาจจะหลงได้นะคะ จริง ๆ แล้ว คือผู้ใหญ่เขาจึน จริง ๆ เขาควรจะชื่นชมคุณนะคะว่า คุณแบบเก่งมากที่แบบสามารถพาตัวเองไปถึง ไร่พี่ชายได้ แต่ก็แน่นอนค่ะ เขาเป็นห่วงเนาะ เขาคงไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้น แล้วตอนนั้นเนี่ย หลังจากนั้น คุณเข็ดไปเลยไหมคะ? ไม่กล้าเดินป่าอะไรคนเดียวอีกเลยไหมเอ่ย?
ใช่ค่ะ โอ้โฮ ถึงตอนนั้นมาค่ะ เราไม่ ไม่ มี่ม เข็ดไปเลย คือไม่ชอบเดินป่าไปเลยอะค่ะ คือแบบว่าโดนดุด้วย แล้วก็โดนตีด้วย ไรเงี้ย แล้วก็สงสารน้องด้วย น้องก็โดนตีด้วยอะค่ะ เหมือนเราพาน้องไป ไปลำบาก อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็นครั้งแรกครั้งเดียวเลยที่ ที่เคยไปเดินป่า คือกลายเป็นว่า เปลี่ยนมุมมองเลยว่า เฮ้ย พ่อแม่เราเป็นห่วง ขนาดนี้ แล้วในป่าเนี้ย พอมาฟังเขาบ่นน่ะค่ะ โอ้โฮ ในป่ามันก็มีงูด้วย เราคิดไม่ถึง เลย ไรเงี้ย
อือฮึ โฉ อือฮึ อา เราไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้เนาะ เรื่องของงู เรื่องของอะไร อา ก็ ก็สมควรแล้วค่ะที่ ที่ท่านจะเป็นห่วงแล้วก็โกรธมากเนาะ โอเค เข้าใจเลยค่ะ อือฮึ อือ
เราไม่กลัวเลย ใช่ แล้วทาน นามันก็รกด้วยนะคะ ใช่ค่ะ แล้วพอเขามาพูดถึงงู แล้วเราเป็นคนที่กลัวงูด้วยนะคะ พอเขามาพูดถึงงูว่า ในป่า ในน้ำเนี่ยมันมีงูน้ำด้วย แล้วก็ 2 ข้างทางม่ะ คือมันเป็นป่าทั้ง 2 เลยอะ ส ข ซ้าย-ขวาค่ะ แล้วก็มันมีหญ้ารก ๆ เนาะ แบบว่ามีต้นไผ่อะ แล้วมันก็มีกิ่งไผ่หักโค่นล้มบ้าง มีไม้หักบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ เขาก็เป็นห่วงจริง ๆ เนาะ มัน ก็มี เอ่อ ภัยธรรมชาติอะไรอย่างอื่นด้วย อาจจะเป็นสัตว์มีพิษ หรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่แบบมีเขี้ยว เอ่อ เล็บ อะไรงี้ ก็ต้องระวังด้วย จริงไหมคะ? อันนี้ก็เข้าใจผู้ใหญ่เนาะ ทีนี้พอคุณ เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็ อ่า ไม่ได้ทำพฤติกรรมแบบว่าไปเดินป่าอะไรคนเดียว หรือว่าพาน้องไปอีก ใช่ไหมคะ?